Actually ano, eh, ang trabaho ko kasi yung pinaka-main na trabaho ko, ah, alas 6 ng umaga hanggang alas 3.
Mhm, ah.
Tapos, mm, sinisikap ko sana yung mga nakaka-idlip kasi ako pagkatapos, eh, ang nangyayari, ah, gusto ko sana mga sinisikap ko ng mga bandang alas 5 or alas 4:30 ng hapon, eh, makapag kahit 30 minutes man lang na walking o jogging ako tapos
Hmm, pero di mo naman yun ginagawa like isang oras bago ka matulog kasi kung minsan nakakaapekto din yun, eh, halimbawa pag, ah, matutulog ka ng alas 8, alas 7 kakatapos mo lang mag-exercise minsan gising na gising pa yung isip mo. Kaya nagiging dahilan din yun kung bakit hindi ka mapakali o yung pag nakahiga ka pag parang ano, nababagabag ka minsan gigilid ka tatagilid ka tapos minsan, di ba yung iba pataob natutulog ganun. Naka nakakaapekto din kasi yun kasi ginagawa niyang aktibo yung isip mo kaya baka isa din sa mga dahilan hmm, hindi naman pa.
Hmm, actually hindi naman. Kasi, um, yun nga pagkatapos ko mag-ehersisyo mga ganong oras, eh, maghahapunan naman, tapos nun, eh, dun na pumapasok yung dun ko magagawa yung aking dun ko pinapasok yung sideline ko.
Ah, so ang talagang
Kung tutuusin kasi yung sideline
Mm, yung sideline mo.
Eh, yung sideline ko kasi is ano lang, eh, kayang tapusin naman ng ano kung tutuusin ng mga 1, 2 oras. Ang problema kasi, ah, medyo nangangapa pa kami or sabihin ko masasabi ko ako nangangapa pa ko para makapag ano, bigay ng magandang ano kasi ito, eh, kumbaga proyekto lang na yung parang kakaumpisa lang, marami pang pwedeng mangyari. So, nagiging maingat ako sa mga maibibigay kong, ah, proyekto dahil baka mamaya matanggal ako, alam mo yun? So, minsan inaabangan ko yung magkaroon ng resulta yung sa unang ginawa ko na naipasa ko.
Hmm. Mm, ganun ba.